Ờ, bạn ơi, bây giờ thì, ờ, trong một cái, ứ, vệ là thời đại mà công nghệ nó rất là phát triển như thế này, thì những cái tài liệu mà, kiểu như, nó nó được chia sẻ, ừm, rất nà nhiều và, ờ, nên là cái việc tự học nó cũng diễn ra phổ biến hơn, thì không biết nà học ấy, thì bạn sẽ đánh giá một cái nguồn tin trước khi học như thế nào?
Ừm. Ừm, đúng. Ừm, thực sự nha, như là bạn nói đó, cái việc mà thông tin bây giờ á nó quá là nhanh, nhưng mà cái độ chính xác á, thì, à, chắc cũng hên xui đi. À, cho nên đối với mình nha, cái việc mà đánh giá nguồn tin á trở thành một cái kỹ năng là cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì mình hổng có muốn làm theo những cái hiểu biết hoặc là những cái lời khuyên mà thiếu căn cứ nè. Nếu vậy đó, thì trong cái quá trình mà mình, à, à, tìm kiếm được một cái tài liệu chẳng hạn, trước khi mà mình quyết định là có nên dùng cho cái việc học hay không á, mình phải coi coi đó là cái tài liệu đó là ai viết.
Để chọn đấy, ừm. Ừm. Ừm.
Và coi tác giả của nó là ai, ờ, từ tác giả ừ, ờ, có có đáng tin cậy hông? Ừm, mình cứ tự đối chiếu một số những cái kiến thức được đưa ở trong cái, à, trong cái bài viết hoặc là ở trong cái cuốn sách đó đó, với 1, 2 nguồn mà nó độc lập khác đi, có cái thông tin nó có ch có có chính xác không? À, mình sẽ kiểm tra coi á là họ có sử dụng những cái nghiên cứu nào mà được, gọi là, ờ, lưu hành một cách hợp pháp hay không? Đúng rồi, hay là họ chỉ nói theo cảm tính thôi, cảm tính theo cái chính cha cái sự chính xác chưa cao nè. Rồi trong quá trình mà mình học đó, thì mình cũng sẽ thử kiểm tra từng phần nhỏ á, coi nó có phù hợp với cái khả năng của mình hông? Ờ, rồi sau đó thì mình mới, ờ, mới mới mới quyết định là mình có chọn cái tài liệu đó cho việc học hay không á bạn nè.
Ừm, đúng rồi, đầu tiên phải xem tác giả nà ai? Có uy tín hay không, đúng không? Ừm. Ừm. Được công bố ở trên, đúng rồi. Ờ. Đúng rồi.

Ừm, ừm, ừm. Tthực sự á thì, à, ở một cái bài viết mà nó mang cái tính chất, gọi là, ừm, thực sự có ý nghĩa và có giá trị á, thì sẽ ghi rất rõ tác giả là ai cũng như là nguồn kham khảo là là là ở chỗ nào. Đó, đúng rồi. Cho nên trong những cái tiêu đề đầu tiên như vậy á là có thể giúp cho mình xác định được cái bước tiếp theo là mình có nên đọc hay không rồi. À, nếu như mà mình thấy cái bài viết hổng có nguồn tham khảo gì hết trơn, tác giả thì ẩn danh nè hoặc là, ờ, một cái cá nhân nào đó chỉ đưa ra những cái thông tin cảm tính một chiều thôi, ờ, kiểu như là, cố tình nà tạo ra cái sự, gọi là, ờ, thu hút, chú ý hoặc là gây ra cái sự, ơ, sợ hãi, trào lưu này nọ đó. Đó, thì mình thấy mà có cái xu hướng như vậy á thì mình tránh trước đi.
Đến từ đâu? Ừm. Ừm. À, kiểu như đấy. Đó, hoặc là để, kiểu, gây ra những cái ừm. Ừm, đúng rồi ha! Ừm, nhưng mà nhiều khi nà mình lướt Facebook này, TikTok này hoặc nà những cái Zalo thì bạn có thấy cái n nội dung hữu ích nào? Thì không biết là bạn có thường hay có một thói quen đó nà mình cũng chép nại, ghi chíu ghi chú lại không? Hoặc là lưu lại không? Ờ.
Ừm. <chuckles> Ưm, ừm. Có chứ, có chứ. Thực sự nha, cái việc mà, ừm, cái mạng xã hội á, nói, ưm, đi thì cũng phải nói lại, nếu như mà nó có những cái, a, mặt, gọi là, tiêu cực về mả về cái mảng, a, thông tin thì nhưng mà nó cũng có cái mặt rất là tích cực như là bạn nói lúc nãy. À, sẽ có những tin tức nó cập nhật rất nhanh mà đôi khi cái nguồn chính thống nó chưa ra. Hoặc là nó có sẽ chó những cái chia sẻ kiến thức rất là hay, đặc biệt nha, mình lên TikTok thì mình thích nhất là học những cái tip để mà, à, sử dụng ba cái, ơ, ờ, hiệu ứng của Canva đó để mà học ba cái thiết kế đó. Ừ, mà gặp những cái đó là thế nào mà mình thấy hay là mình cũng lưu về á bạn, mình lưu cái đường dẫn về để sau này mình có thời gian thì mình mở ra mình coi, mình thực hành theo. Hiệu quả lắm á!
Trời! <chuckles> Ừm. Ừm. À. Ngủ rất là tiện, đúng không? Ừm. Ừ. Ồ! Đặc biệt nà những cái video, kiểu, đăng trên TikTok như vậy nó là những cái video rất là ngắn thôi, nó cũng không mất quá là nhiều thời gian của mình, đúng không? Gọi là xem nhanh và có thể thực hành ngay đấy. Ờ, lại còn có những cái, kiểu, thao tác cụ thể để mà mình có thể làm theo được chứ không phải là chỉ là nói suông hay là trình bày trong sách vở. Wow! Ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mất thì thời gian. Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Đúng rồi. Và khi mà gặp được những cái kênh như vậy á thì mình nhấn ph theo dõi nè. Đó, những cái kênh mà xứng đáng như vậy theo dõi thì sau này khi mà nó đưa ra những cái gợi ý cho mình xem á nó cũng sẽ hướng về những cái xu hướng đó nhiều hơn để tránh mình bị thu hút bởi những cái tin tức khác.
Ừm. Ồ!

À, thực sự thì, ờ, mình cũng, ơ, đã từng chứ, mình cũng đã từng cái thời mà mình, ờ, mới đi học, mình, ờ, mới vào những cái, a, những cái môn đầu tiên của cái trường đại học đi, thì lúc đó mình thấy là cái sự thay đổi rất là nhiều về mặt kiến thức nè. Nếu như bạn ngồi ở trên ghế nhà trường phổ thông á, nó nằm trong sách giáo khoa, dễ quá rồi, có nhiêu học bấy nhiêu thôi. Ờ, còn bây giờ khi mà bạn bước vào cái giảng đường đại học rồi đó, thì phát huy cái tính tự học của sinh viên là nhiều, cho nên cái mức độ tìm hiểu về tài liệu của bạn nó cũng tăng lên. Đó, thì ban đầu mình cũng, ơ, rất là bối rối ở trong cái việc đó, đầu tiên mình còn chưa biết cách để mà tìm tài liệu như thế nào mà. Đó, rồi sau đó mình
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, xong rồi những cái quyền tài liệu thì, ờ, cũng, ừm, hầu như quyền tài niệu đại học thì nà đều, kiểu, theo kiểu như là được photo rồi bán không chính thống ấy, đúng không? Nên là cũng không biết nó là chính xác hay không.
Ừm ừm. Cái xong rồi là mình Ừm. Đó, thì mình sẽ bắt đầu đi, ơ, lục tìm tài liệu nè, thể mình tìm thêm ở nhà sách, những cái cuốn sách mà giáo viên của mình á, đề nghị là phải tìm những cuốn sách này để nghiên cứu, ô kê, mình đi tìm. Rồi cái thứ hai nữa là mình tìm mấy anh chị đi trước đó, thì họ đã kiểm nghiệm rồi, <laughs> họ kiểm nghiệm những cái nguồn sách xong rồi, rồi mình thì mình xin để mình photo hoặc là mình ghi chép lại những gì mình cần. Thì đó là những cái bước đầu tiên, đó, rồi sau này thì khi mà mình, ừm, có những cái kinh nghiệm ở trong cái việc mà tìm kiếm thông tin rồi đó, đó thì mình sẽ có những cái cách để mà tự bảo vệ mình thôi bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, họ đã học và thành công. Ừm.

Ừm, ừm, thì đương nhiên mình nghĩ á là cái việc mà mình tốn thời gian để chờ mình chờ thầy mình trả lời á, thì nó còn ít hơn cái việc là bạn học một cái tài liệu không đúng và sau đó là bạn phải chuyển sang học tài liệu khác. <chuckles>
Ừm.
Mình nghĩ như vậy. À, cho nên nà, à, cái bước đầu tiên mà mình, à, có thể đó là mình sẽ nhờ những cái người mà có cái khả năng chuyên môn hơn để mà xác nhận, hoặc là mình sẽ tra cứu, bạn, ví dụ những cái tài liệu mà nó, a, nó chuẩn á, thì trên những cái website, a, nghiên cứu của các bộ ngành á, vẫn thường hay đưa ra những cái cái nghiên cứu như vậy. Đó, mình cũng có thể là mình, ờ, truy ngược lại coi là cái nghiên cứu này nó có được công nhận chưa? À, nó có được ghi nhận, mà thường là người ta ghi nhận là người ta có số liệu hết, à, để như mà cái số liệu nó trực khớp á, mà mình dò ra được á, thì mình có thể an tâm mình sử dụng ngay.
Đúng rồi, ờ.
Đó, còn nếu mà mình chờ cũng được nè, thì mình, ờ, có thể là mình để cái tài liệu đó giống như là tài liệu chờ đi, đó, và mình ưu tiên những tài liệu nào mà nó chuẩn trước thì mình học trước, còn tài liệu chờ ừm, đó, thì mình chờ xác định nó đã rồi mình học sau.
Ừm, nói chung là, ừm. Ờ, chính thống trước, ừm. Đó, thì, ờ, kiểu như là, thôi thì mình mất một chút thời gian ban đầu đấy, tuy là, ờ, nó hơi phiền phức một chút nhưng mà nếu mà mình đã chọn được đúng cái nguồn tài liệu nó chính thống rồi, nó chính xác rồi thì cái việc về sau mình học nó cũng, ơ, nhàn hơn và cứ thế mà học thôi, đúng không? Khi mà đã có một tí nguồn tài liệu đủ sức tin tưởng rồi. Ừm.
Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi bạn. An tâm, mình học nó an tâm hơn, mình không có sợ là, ơ trời ơi, học như vậy ha, rồi đến lúc mà á hả, lỡ phát hiện ra là nó hổng đúng cái xong rồi, ờ, mình phải học lại Đúng rồi, mệt lắm chứ bộ.
Mất niềm tin, <chuckles> đúng rồi, mất niềm tin vào tất cả những cái phần đằng trước mình đã học, đúng không?
Ờ, đúng rồi.
Wow. Nhưng mà, ừm, gọi là, bạn, kiểu như là, ừm, ở Việt Nam thì cái văn hóa chia sẻ nó cũng khá là phổ biến như vậy nên là thế bạn nghĩ rằng có cần nà phải có cái sự kiểm chứng gắt gao hơn khi mà, ờ, các bạn chia sẻ tài liệu lên như vậy không?